देखिए, मुझे ना मनोरंजन बहुत पसंद है, और कई बार देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एंटरटेनमेंट की मेरी आदत है, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए नुकसानदायक है, और मैं एक तरीके से फँस गया हूँ इन सारे सब्सक्रिप्शन के जाल में। और होता क्या है कि दरअसल मेरे साथ कि अब ज़ाहिर-सी बात है, मुझे फ़िल्में और शोज़ देखने का बड़ा शौक है, तो मैं क्या करता हूँ, नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, अमेज़न प्राइम का भी है, और ज़ी फ़ाइव का भी है। और अब तो देखिए, नए-नए इतने ढेर सारे आ गए हैं प्लेटफ़ॉर्म, कि मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि कौन-सा चुनूँ और कौन-सा ना चुनूँ? क्योंकि होता क्या है कि देखिए, आप सभी तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महँगे पड़ते हैं, अगर आप 3-300 रुपए महीने के हिसाब से भी आप सोचें, तो अगर आप 10-12 प अ, ले लेते हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, तो ये बड़े नुकसानदायक होंगे, मेरे ल जेब पे बहुत भारी पड़ेंगे। और साथ में, देखिए, ब बड़ा एक कहते हैं ना कि मेरे मन में लालच भी रहता है कि, नहीं यार अ, देख लेते हैं, ले लेते हैं। और कई बार होता क्या है ना कि अलग-अलग शोज़ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, और ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाता कि मैं, किसी एक ही ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का कंटेंट कंज़्यूम कर रहा हूँ। मुझे अ, कई बार ऐसा मुझे शो पसंद आता है, जो मैं देखना चाहता हूँ, वो किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में है, जो बिल्कुल अलग है, उसका सब्शकिशुँ सब्स्क्रिप्शन मेरे पास है ही नहीं, और उसके लिए फिर मुझको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा मेरे ऊपर इसका, कह सकते हैं आप कि आर्थिक रूप से एक तरीके से बोझ बन गया है, कि मैं अपने ज़रूरी खर्चे नहीं पूरे कर पाता हूँ और इन सब चीज़ों के जाल के बीच में फँस के रह गया हूँ कहीं न कहीं, और ये मनोरंजन तो, मुझको लग रहा है कि मेरे ऊपर बड़ा भारी पड़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए, मैं कैंसल करना चाहता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है और एंड में क्या होता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे भी कट जाते हैं उस सब्सक्रिप्शन के, और 1 नहीं, देखिए, बहुत सारे मनोरंजन के लिए आप स्पॉटिफ़ाई, देखिए, स्पॉटिफ़ाई का भी उपयोग मैं करता हूँ, उसके लिए भी मैं पैसे दे रहा हूँ। मैं यूट्यूब प्रीमियम के लिए भी पैसे दे रहा हूँ, और उसके अलावा 5 से 7 मेरे पास ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो उनके लिए भी पैसे दे रहा हूँ, आप सोचिए, कितना ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर है आर्थिक रूप से। और ये मनोरंजन की चाह, मुझे लगता है कि मुझे बहुत महँगी पड़ रही है और मैं बड़ा परेशान हूँ इसी से, कई बार मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, कि मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बच नहीं रहे हैं और बड़ी परेशानी महसूस करता हूँ। ऐसे में मुझे सुझाव दीजिए कि मैं कैसे निकलूँ इ इ इस स्थिति से बाहर। जी।
जी, स्थिति तो गंभीर लग रही है मुझे कि और मनोरंजन के कारण आप इतने ज़्यादा सब्स्क्रिप्शन ले रहे हैं, ये तो सही नहीं है। अ, देखिए, मैं समझ सकती हूँ, सबका अपना-अपना, जो है, तरीका होता है मनोरंजन का, और जैसा आपने बोला कि अ, कुछ अ, एक स अ, दूसरे अ, प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं और कुछ आपके जो है, शोज़ हैं, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा, जो है, आपके खर्चे हो रहे हैं। अ, लेकिन आप बता सकते हैं आपने बताया, तो कुछ तो बताया है आपने कि, किस-किस के सब्स्क्रिप्शन आपने लिए हुए हैं, और तो आपको कितना मासिक और वार्षिक, जो है अ, जो है, आपका कीमत लग जाता है ये सारे प्लेटफ़ॉर्म को मोटा-मोटी बताइए, एकदम एकदम ज़ एक्यूरेट होने का ज़रूरत नहीं है। कितना लग जाता है उम, हर महीने?
हाँ जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। अ, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा मेरे पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कौन-कौन से हैं मेरे पास, स्पॉटिफ़ाई है, यूट्यूब प्रीमियम है, मेरे पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, ज़ी-फाइव है, हुलु एक है वो भी है और हॉटस्टार है, डिज़नी हॉटस्टार है। मतलब 5-7 करीब ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और म्यूज़िक के लिए आप कह सकते हैं और कंटेंट के लिए यूट्यूब और स्पॉटिफ़ाई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे यही हैं, और मंथली मुझे लगता है कि मैं कम से कम ₹5000 मेरे इसमें जा रहे हैं, हर महीने 5000 जा रहे हैं। आप जोड़ सकते हैं कि देखिए, साल के कम से कम मैं 60 ₹65000 मैं इसी में खर्च कर रहा हूँ, और सोचिए ये कोई छोटी रकम तो है नहीं, 60 ₹65000 अगर मैं सेव करूँ, तो मैं उससे क्या कुछ कर सकता हूँ? और ज़ाहिर-सी बात है, अगर काफ़ी सालों तक मैं सेव करता हूँ, तो कुछ अ, बड़ी चीज़ मैं परचेज़ कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, या फिर उस अ, पैसों से मैं अन्य काम कर सकता हूँ, इस बात को लेके बड़ी-सी चिंता बनी रहती है, कि मनोरंजन वाक़ई में मेरे लिए बड़ा महँगा पड़ रहा है, और कहीं न कहीं, बड़ा एक तरह से उलझा हुआ हूँ मैं इसमें। और ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं कोशिश नहीं करता हूँ, कई बार मैंने कोशिश की कि भई ए न कैंसल कर दूँ अ, होता क्या है कि फिर उसी के बाद अ, उस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई अच्छा शो आ जाता है। फिर मेरे मन में एक शंका आने लगती है कि, यार, एक देख लेते हैं, एक शो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैंसल कर दूँगा। मैं फिर दोबारा उसका देखिए, ले लेता हूँ सब्सक्रिप्शन, और फिर मैं देखने लगता हूँ, फिर होता क्या है कि उसके बाद खत्म हो जाता है जब वो शो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए, इतना ट समय तो मेरे पास भी नहीं है कि रोज़ाना मैं देखते रहूँ। लेकिन होता क्या है कि 15 बी ए मतलब श अज़म महीने की अगर आप बात करें, तो एक अ, प्लेटफ़ॉर्म पे मैं केवल 1 दिन या 2 दिन ही कॉन्टेंट देख पाता हूँ, 28 दिन, 27 दिन वो पूरे-पूरे वेस्ट जाते हैं। ये मुझको लगता है कि बड़ी एक वेस्टेज है, और जिससे मुझको निजात पानी चाहिए। जी।
<chuckles> <chuckles> जी, बिल्कुल, आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि आप, जो है, कहीं न कहीं प फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं और इतने सारे सब्स्क्रिप्शन आपने ले लिए हैं, जिसको अ, देखने का भी आपको प पर्याप्त समय नहीं मिल जाता है और अंत में आप हर माह, जो है, 5,000 और इससे ज़्यादा भी शायद अ, आपके लग रहे हैं, तो ये तो समस्या है गंभीर। तो आप अकाउंट जो है, जो अ, जिस आपका जो अकाउंट जो आपने लिया है, वो आप अकेले जो है, यूज़ करते हैं, या फिर परिवार वालों के साथ या फिर दोस्तों के साथ भी शेयर किए हुए हैं?
<chuckles> जी। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। अ, नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी पर्सनल चीज़ है ये तो मैं शेयर नहीं करता हूँ किसी से, और मैं ज़्यादातर ये खुद ही लेता हूँ, खुद परचेज़ करता हूँ, मेरा सा सारे अकाउंट मेरे अपने हैं और ना किसी से मैं साझा करता हूँ इसको। अ, मुझे लगता है साझा करने से शायद क्या पता अ, ब पासवर्ड उनको भी पता चल जाएगा, तो कुछ बदलाव उसमें आ जाएँ, तो इस बात को लेके थोड़ा-सा संशय में रहता हूँ। अ, हालाँकि कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, पैसे थोड़े बच सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है कि अब चूँकि पैसे मेरे कार्ड से डिडक्ट होते हैं सीधे, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल है मेरा पूरा अकाउंट। तो मैं किसी के साथ साझा नहीं करता हूँ उसको। और हर सब्सक्रिप्शन समझ लीजिए कि, सभी का ऑटो डेबिट मैंने कर रखा है, वो अ, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप मेरे कार्ड से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। महीने में 1 से लेके 5 तारीख तक बारी-बारी बारी करके मैसेज आते रहते हैं मेरे पास, और 5 से 7-8 मैसेज अ, जनरली आते ही हैं कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए, महीने के इस सब्सक्रिप्शन के और हालाँकि बाद में मैं देखता हूँ तो बड़ा मुझको अफसोस होता है कि, बहुत पैसा जा रहा है। होता है ना कि जब आप देखते हैं कि आपके खाते से पैसा कट रहा है, मनोरंजन के नाम पे खास तौर पे जो कि आप उतना अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, तो मुझे बड़ी अ अ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट महसूस होता है। जी।
जी, बिल्कुल। पैसे फ़िज़ूल में खर्च होना तो किसी को भी तकलीफ़ देगा मै बिल्कुल अ, सहानुभूति है मुझे और आपको और मैं तो बोलूँगी ये तो अच्छी बात है कि आप समझ भी रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक समस्या बनी हुई है, तो आप जो भी नया अकाउंट या फिर ये प्लेटफॉर्म में आप जिस वजह से भी घुसते हैं, पहले आप उसका जो है ट्रायल जो प को कि स हर प्लेटफॉर्म में ना शुरू में एक ट्रायल पीरियड होता है, जिसमें आप पहले देख लीजिए एक महीने का या फिर कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। तो आप उसके जो है ट्रायल पीरियड को यूज़ करते हैं कि बस ऐसे ही जैसे आप बस घुसते ही आप उसका जो है सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं?
जी। हाँ, हाँ। जी हाँ। जी। ह हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रायल वर्ज़न में देखिए यूज़ करता हूँ या कर चुका हूँ देखिए ज़्यादातर अ, अमूमन जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, सबका मैं पहले ही करके चु कर चुका हूँ, तो ट्रायल तो मुझको मिलता नहीं है। अ, होता भी ई कई बार ये है कि जिनको मैंने बंद करवा दिया है कई बार ऐसा शो आ जाता है या कई बार ऐसा ड्रामा आ जाता है, अब जैसे देखिए अमेज़न प्राइम मैंने बंद करवा दिया था। अब चूँकि फ़ैमिली मैन आ गया, वो सीज़न इतना बढ़िया था, मुझको पसंद आता है वो अ, ड्रामा तो अब उसको देखने के लालच में मैंने फिर से दोबारा अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया, कंटिन्यू कर दिया तो ट्रायल तो पहले ही खत्म हो चुका है। सब मैं देख चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पहले महीने से ही पैसे भरने पड़ते हैं और देखिए अभी वो मैंने देख लिया एक दिन में फिर उसके बाद हुआ कि फिर अब वेस्टेज जा रहा है वो अब उसका कुछ उपयोग ही नहीं है। मैं उसमें कोई कंटेंट ही नहीं देख रहा हूँ लेकिन मैंने फालतू के मैंने ₹300, ₹200 मैंने दे रखे हैं उसके भी महीने के। तो ये चीज़ें बाद में मुझको समझ में आती हैं कि 1-2 दिनों की चाहत में केवल अब अ, शोज़ को लेके और फ़िल्मों को लेके पता नहीं क्या मेरे अंदर बड़ा उत्साह-सा आ जाता है। जब मैं देखता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ आ रही है तो आपको परचेज़ कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए और मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। कह सकते हैं कि हो सकता है मेरे अंदर ही कमी है इस चीज़ की अ, लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि अ, सब्सक्रिप्शन तो देखिए सबका मैंने ले ही रखा है और ट्रायल पीरियड भी सबके एंड हो रखे हैं। तो अब ज़्यादातर जो भी आता है तो मैं एंड भी खत्म भी मैंने कर दिया, तो फिर नया सब्सक्रिप्शन मुझको लेना पड़ता है जो कि पहले महीने से ही पैसे चुकाने पड़ते हैं उसके। जी।
हुँ। अच्छा। जी, बिल्कुल समझ गई मैं और आपके काफ़ी पैसे ख़र्च हो रहे हैं, वो मुझे भी दिख रहा है। और मनोरंजन करना सी जी अ, बुराई नहीं है, अच्छी बात है, मनोरंजन करना चाहिए। इंसानों के इतना व्यस्त जीवन हो गया सबका। तो अ, मनोरंजन का साधन जो है कहीं न कहीं ये टीवी शो और लॉकडाउन के बाद ये ओटीटी जो है काफ़ी जो है अ, प्रचलित हो गया है। तो ये अच्छी बात है देखना, लेक़िन हाँ जैसा कि आपने बोला और आप ख़ुद भी इस बात को समझते हैं कि कुछ ज़्यादा ही जो है आपके पैसे ख़र्च हो रहे हैं और आप आप उतना समय निकाल भी नहीं पाते हैं नौकरी या दूसरे कामों की वजह से जो कि जायज़ है। तो उतना तो आप न एक, मैं तो यही आपको सुझाव दूँगी कि ये जो आप इतने जो सब्सक्रिप्शन जो लिए हुए हैं ना, पहले तो आप इसकी सूची बनाइए और देखिए कितने ज़्यादा जो है आपके मासिक ख़र्च हो रहे हैं हर सब्सक्रिप्शन में और आप कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना समय दे पा रहे हैं। ठीक है ना तो क्योंकि आप एक बार आपको वो अ, समझ आ जाएगा ना, तो फ़िर आप उपयोग के आधार पर एक जो है सूची बना सकते हैं कि आप अ, कितकों किसको मैं ज़्यादा जो है अ, यूज़ कर रहा हूँ, उपयोग में ला रहा हूँ, किसमें जो है आपके जो मनोरंजन वाले शो जो हैं ज़्यादा आते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले अगले दिन आपका ये आ जाता है शो आ जाता है, आपको उसके अगले दिन ही देखना है। मुझे नहीं लगता है कि आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख पाते हैं। और अ, है ना? तो मुझे नहीं ये तो इस वजह से
हाँ, हाँ। सही बात। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। सही कहा आपने। जी। हाँ। बिल्क हाँ, बिल्कुल।
थोड़ा इंतजार कर लीजिए मैं तो ये बोलूँगी शो तो आते रहेंगे, नए-नए शो आएँगे। अ, थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको शायद और भी बढ़िया शो मिल जाए। और जो आप शो मिस किए हैं मिस तो मिस करने वाली तो बात ही नहीं ये दोबारा आपके अ, यूट्यूब वग़ैरह में भी आ जाते हैं जो कि फ्री हैं। है ना? तो आप उसको है ना बाद में भी देख सकते हैं और अ, तुम शुरुआत में तो आप ख़ुद भी नहीं देख पाते हैं हर शो को। उतना तो आप हर जगह अ, सारे शो तो नहीं देख सकते हैं ना? तो मैं तो यही बोलूँगी कि अ, हर जगह जो है पैसे लगाने का मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है? और दूसरी एक एक और चीज़ जो है, अ, एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो ना अ, आप जो अ, ऑटो रिन्यु वाली जो सेटिंग करके रखे हैं ना, कि आपके ऑटो डेबिट जो हो जाते हैं आपके पैसे, जिसकी वजह से आप शेयर नहीं कर पाते।
जी। सही कहा आपने। बिल्कुल। हाँ, हाँ, सही <chuckles> जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हाँ।
है ना? तो अ, मुझे लगता है कि उसमें मुझे ना वो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं मैं समझ सकती हूँ पेमेंट वाला इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करना मतलब वो अकाउंट पे रहता है तो दिक़्क़त होती है शेयर करने में। तो आपको अ, वो मुझे लगता है ऑटो रिन्यु वाला जो है सिस्टम हटा देना चाहिए। ठीक है? अ, क्योंकि अ, इससे आप जो है ना अ, दूसरों दूसरे लोगों के साथ अ, आप जो है अपना अकाउंट डिटेल्स शेयर कर पाएँगे और आपके पैसे थोड़े बचेंगे अ, और आपके पैसे कब ख़ुद से अकाउंट से जो है निकल जा रहा हैं, आपको ध्यान भी नहीं रहता। तो वो फीचर कहीं न कहीं मुझे लगता है अ, इतना ज़रूरत नहीं है और भी अ, जो जो आप प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उसके लिए आप रख सकते हैं। लेक़िन हर में अ, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालना, पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालना मुझे लगता है कहीं न कहीं अ, ज़रूरत नहीं हो रही है आपके उपयोग के हिसाब से। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं आपको थोड़ा-सा अपडेट करनी होगी। और मुझे लगता है ठीक है और इसके हिसाब से आपके ख़र्चे काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे और मुझे लगता है आप मनोरंजन भी कर पाएँगे उस वजह से। आपको सही लगे तो आप बताइए आप आपके लिए कितना ये सुझाव कारगर होगा?
हाँ। सही बात। ठीक है। हाँ, सही कहा। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही बात। जी। <chuckles> जी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि देखिए आपने इतने अच्छे काम की अपनी बातें बताई हैं और मैं सारी चीज़ों का पालन करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं इस जाल से कहीं न कहीं निकल पाऊँगा और इस आपकी अनमोल सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, बिल्कुल और मुझे आशा है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँगे और मनोरंजन जो है में कोई कटौती नहीं होगी और सब-कुछ अच्छे से चलेगा और ज़्यादा ख़र्चे जो हैं आपके थोड़े कंट्रोल में आ जाएँगे। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई।
हाँ बिल्कुल, जी। सही बात। जी, धन्यवाद आपका।